Eh sì, insomma è comprensibile. Capisco pure insomma la situazione un po' delicata, no, perché si parla ehm, si parla di emozioni, di sensibilità, perché riguarda innanzitutto una figura importante della della famiglia. Nello stesso tempo, poi subentrano un pochettino quelli che sono i contrasti che possono nascere, no, tra fratelli e sorelle. Io volevo chiederti: ma tu hai parlato di, uhm, 1 sorella ma gli altri son sarebbero maschi? Come cioè, fratelli e sorelle come sei tu, tua sorella e poi 2 maschi oppure ci sono altre
Mh. Mh-mh. Allora io ho ho 1 maschio e 1 femmina. Nel senso, il f mio f mhmm, più grande è un mio fratello e poi c'è appunto questa mia sorella, che è la seconda, che vorrebbe mamma a casa sua e poi ho 1 altra sorella. Siamo 3, 3 donne e 1 uomo, sì. Sì.
Okay. Sì. Quindi, 3 sorelle e 1 fratello. Okay, ma, uhm, io volevo chiederti: il rapporto, per esempio, della sorella che sta pressando insomma affinché la mamma, uhm, vada a casa sua è sempre stato un buon rapporto, nel senso che quando anche era vivo tuo padre ed era autonoma, lei era presente in casa, cioè era una che si prodigava diciamo che faceva sentire la sua presenza? Uhm, il rapporto con tua madre.
Mh-mh. Mah Sì, nel senso che comunque lei ha mhmm, ha perso il lavoro e poi appunto come ti dicevo non c'è stato il bisogno che lei ne ne trovasse un altro, pe per sua fortuna, assolutamente, ehm, molto tempo prima che mio padre morisse. Quindi comunque, ehm, non avendo niente da fare lei spesso andava dai nostri genitori perché comunque, ehm, noi 3 sorelle viviamo tutte nello stesso paese. Mio fratello, uhm, non abita nel nostro stesso paese, ma comunque, uhm, v neanche 20 minuti di macchina ed è lì, ecco. E quindi, lei spesso era da mamma e papà anche prima, mh-mh.
Okay. Cer vabbè. Era da tua madre. Quindi, ehm, questo insomma, il fatto di non avere lavoro non preclude il fatto di essere presenti, no, perché non tutti magari, ehm, hanno quella quindi fa capire che c'era un certo legame di tua sorella con tua madre.
Mh-mh.